آه طبعًا. أنا عارف اللي هو أنا كنت ما باصرفش فلوس ومرّة واحدة لقيت إن كل شوية فلوسي أصلًا مش مش مِلاحق أو مش لاقي وممكن اللي أنا أتداين كمان.
يعني أ أ آه. يعني أنت أنت بتصرف أكتر من المُرتَّب أصلًا.
آه باتداين، أنت مُتخيّل؟ ب باستلف من صحابي ويبعتوا لي برضه بنفس الطريقة الonline دي.
آه. ياه! يبعتوا لك على الفيزا وأنت تصرفهم من على الفيزا وأنت مش واخِد بالك.
وأنا أصرفهم برضه. <chuckles> اللي هو إيه يا جدعان مش للدرجة دي؟ يعني هو أنا فين فين؟ بقيت حاسس إن أنا مش ماسِك حاجة في إيدي، مش ماسِك و ورقة، مش ماِسك عُملة، مش ماسِك أي حاجة.
آه. يعني مش حاسس بقيمة ال1000 جنيه، اللي هو لمّا أنت كنت تمسكها وَرَق لمّا بتطلع منها حاجة لأ، بتحِس إن أنت بتصرف، دلوقتي دوسة زُرار زيّها زي ال10.000، زّيها زي ال20.000.
أيوه. فعلًا. فعلًا. عارف حتّة الإحساس وأنت بتطلّع فعلًا الحاجة دي ب10 جنيه، فأنت بتطلّع من المحفظة 10، طب بتفكّر نفسك طب فيها يبقى أرخص شوية، في باقي كام؟ في مش عارف إيه لأ، حاجة ص س يعني لأ، قرار نفسه في حتّة النقديات ديّة أو الوَرَقي، ده لأ صعبة أوي، لكن التاني ال الonline دوس إيه المشكلة؟ يقول لك حد عامل عرض مثلًا بَدَل ب ب2500، ده ب2200. تَك زُرار وهات، تيجي تدوس تلاقي نفسك
آه. باقي كام دلوقتي؟ آه. <chuckles> هو اتخصم من الفيزا 2200 وأنت مش حاسس إن أنت صرفت حاجة أصلًا، ده أنت أنت مستفيد من العرض كمان.
وأنت مش حاسس بأي وأنت مش حاسس ولا أنت مستفيد أصلًا، وأنت تلاقي نفسك وم 2000 مع 1000 مع مش عارف إيه، تلاقي مُرتَّبك خِلِص أصلًا وأنت مديون في الآخر. ف لأ صعب أوي.
آه. ي أ طب حلّيت حاجة زي كده إزاي؟

بالضبط، هياخُد وقت طويل أوي، و وكمان هتغيَّر أصلًا تفكير الناس وهتغيَّر الناس نفْسها، فيعني فصعب. إمم.
آه، يعني هو الناس أصلًا يمكن صعب يتقبَّلوا حاجة زي كده، إن هُم مولودين طول عمرهم بيدفَعوا في الميكروباص مثلًا مش عارِف 6 جنيه والّا 7 جنيه، مرَّة واحدة يلاقي نفْسه بيطلَّع الVISA. غير إن هو برضو يعني، مش كل الناس، مثلًا الناس الصغيرين، الأطفال، ما بيكونش متوفَّرة معاهُم. فهو يمكن الموضوع ب برضو ليه علاقة بالمنظومة والطريقة بتاعة النشأة بتاعة المجتمع. طَب هل فيه حاجات تانية غير المواصلات أنتَ شايِف برضو إن الكاش هيقتصِر عليها؟
آه. آآ، حاجات ممكن تدّفع بالكاش بس الVISA، لأ، يعني حتة الهدوم عامةً، أنت عارف عارف حتة الأسواق اللي هي موجودة عندنا زي العتبة، الأسواق اللي موجودة دي، هي أصلًا كده كده شعبي، فأنت هترُوح لهم بVISA <laughs> تقول لهم أنا عايز الكوتشي.
آه. آه، الأسواق الشعبية. آه. <laughs> ي محدش هيبقى داخل العتبة يرُوح لمحل فارش كُتُب على الناصية أو شوية هدوم في سوق الجمعة آه، ويقول لهم
<laughs> آه. فارش حاجة في الأرض؛ حاجة مستعملة، عايِز كوتشي مثلًا مستعمَل أو كوتشي مش عارِف إيه، فدي صعبة أوي إن هي تتعمَل. أنتَ عا عارِف لو أنتَ ضبَطت فعلًا حتّة ال الVISA وإن أنتَ تمام، يبقى أنتَ كده فعلًا مضطَر إن أنتَ تلغِي أصلًا الأسواق الشعبية، يبقى مش هيبقى في أسواق شعبية عشان تلغِي حتّة الكاش دي عامةً، فلأ أنا شايِفها إن هي مستحيلة.
آه. أيوه. آه، بس يعني الأسواق الشعبية ليها دورها أصلًا في المجتمع، وصعب جدًا أصلًا بأي شكل إن هي تتلَغى، فلازم قُصاد ده الكاش هيفضَل موجود على طول.